Ay naku, meron meron talaga, ah, teka, ah, 'di ko alam kung nakakaramdam din yung ibang tao ng gan'to, pero minsan, tinatawag yung sarili ko na, ano, nasa zombie mode. <chuckles> Zombie lang, gano'n? Alam mo yon, yung oo, yung parang, pakiramdam mo, ano, parang wala kang ano, eh, hindi ka makahinga, ganyan, parang zombie ka talaga, 'yong feeling na, ah, tutok-tutok lang siya, parang nagiging routine, ganun, alam mo 'yong parang nagiging, nakaka-umay na, na parang paulit-ulit yung ginagawa mo.
Mm. Ah, talaga? <laughs> Hmm. Ah, parang nananawa ka na ganun, nawawalan ka ng gana sa bagay-bagay, hmm.
Oo, na parang oh, yun, yun, sakto, wala kang nawawalan ka ng gana, parang zombie ka na rin talaga na wala ng emosyon, ganun, parang gumagawa ka na lang pero
Iyon, nakakalungkot naman yun.
Oo, nakakalungkot nga 'yong mga ganong, ano, 'yong mga ganong pagkakataon, pero, ngayon gaya nga ng sabi mo, ah, nagkaroon naman ako ng ano, ng hobbies din, may may hobbies pa rin naman, like tuwing weekends or weekdays kahit 15-30 minutes, eh, nakakapaggawa pa rin ako ng mga ano ko, mga recipe ko ganyan, nagagawa ko pa rin 'yong mga gusto kong gawin. Kahit nga pahinga, 'yon, naisisingit ko pa rin. Kaya, eh, ayun, masasabi ko na 'yon 'yong naging ano, eh, naging 1 sa, ah, mental health issue, or sabihin na lang natin ng problema, na parang nararamdaman mo na burnout ka, para akong zombie ganyan, sa word ko nga, eh, para akong zombie. Pero, kapag nilalaro ko na or nagagawa ko na yung mga hobbies ko, bumabalik naman yung ano, yung emotions ganon, yung gana.
Mm. Ah, mabuti, mm. Mm. Aha. Tama. Yung gana, o yung sigla mo, oo.
Yung kulay. <chuckles> <gasps>
Hmm, kumbaga, bumabalik yung mga nakasanayan mo na dati na iniisip mo na parang nawala na, ganon. Oh, ayun tama. Pero mabuti 'no, kasi, talagang, um, nao-overcome mo yung sabi mo nga, yung zombie mode, na tawag mo, doon sa talagang sa nangyayari sa'yo, dahil sa trabaho, sa pagiging busy mo sa adulting. Pero dumating ka na ba sa punto na parang, kahit anong kahit anong hobby, hindi nakatulong sa'yo nung na burnout ka?
Oo, yun, sakto. Mm.